E ogni c e ogni, mhmm, carta in questa combinazione di 4 carte di semi diversi, ha un valore. Il 7 vale 21, il 6 18, l'asso 16, come ti dicevo.
Come mi dicevi prima, esatto.
Esatto, tu poi sommi questi valori e fai un totale di questi valori: mettiamo che fai 70, il t il tuo avversario ha messo insieme le stesse carte, cioè ha fatto lo stesso lavoro con carte diverse perché non può avere quelle che hai tu e fai il totale delle carte che ha, delle 4 carte che ha, e fa un totale. Mettiamo che tu hai fatto 70 di primiera, lui ha fatto 65, la primiera l'hai vinta tu e prendi un ulter u un ulteriore punto e prendi un ulteriore punto. E questi sono i famosi 4 punti di mazzo, mh? Poi c'è un punto ulteriore che puoi fare, quando con una presa pulisci il tavolo e fai scopa, anche a c anche a cirulla credo che sia così.
E in questo caso un altro punto. Okay, ho capito. Sì, anche a cirulla, è esattamente così. Diciamo che sembra un po' una commistione di altri giochi, giusto?
Esatto. E ques Allora, mhmm, io credo che la cirulla sia una commistione di altri giochi, sia un sia una commistione di scopa, uhm, 9, scopa scientifica, scopa d'asso. La scopa diciamo che è un po' la base, cioè lo scopone scientifico è un è un gioco abbastanza, mhmm, con delle regole abbastanza ferree che poi ha ha ceduto delle regole ad altri giochi, però non penso che s
Sì, sono tutti derivanti dalla scopa, in sostanza.
Come scusa?
Sono tutti derivanti dalla scopa, se proprio vogliamo
Ci sono tanti giochi che derivano dalla scopa, come scopa d'assi, s cirulla, ehm, scopa 9, scopa 10, scopa 15, ma l'originale è lo scopone scientifico. Han fatto anche un film con Alberto Sordi.